Ähm, ja, das kann man machen. Äh, äh okay, ne, es ist halt immer dann auch die Frage, ob ich jetzt, äh, weiß oder, äh, nicht weiß, ob derjenige, mit dem ich mich da, äh, verabreden will ob die Leute halt grade Zeit haben. So, ne? Also, es hat sich halt sehr gewandelt, so früher war das halt, äh, total normal, äh, anzurufen und ja, wenn man halt keinen erreicht hat, hat man's später versucht so und zum Teil wird's heute, finde ich, 'n bisschen umständlicher, als das früher war eigentlich. Mhm.
Mhm. Mhm, ja. Ja, ja. Ja, al also, ähm ja, früher hat man's ja so so gemacht dann, wenn man sich mit mehreren treffen wollte, ja, dann hat man sich erst mal zu zweit geeinigt und dann ruft der eine den anderen an und, äh, der Nächste ruft den Vierten an. Und so hat man's irgendwie geschafft, sich zu verabreden. Und, äh ja, jetzt könnte man dann einfach auch 'ne WhatsApp an 4 Leute oder 5 Leute schicken. <snorts>
Mhm, mhm. Mm, ja. Ja. Ja genau. Ja, ja, das kann man machen, aber wie gesagt, ich finde es halt, äh manchmal wird auch zu viel getextet, also, grade zum Beispiel in, äh habe ich so Gruppen, wo wir uns zum Radfahren verabreden und früher gab's einen festen Termin, da ist man einmal die Woche gekommen und gefahren. So, und jetzt wird immer getextet: „Ach ne, da hinten sehe ich Regenwolken und ach ne, ich kann aber ich lass lieber da und da treffen“ und wenn ich da 5 Nachrichten sehe, die ich oder manchmal auch 20, die ich erst mal durchlesen muss, äh, das ist mir dann zu umständlich, weißt du? Das ist das, was ich meine so. Mhm, mhm. Mhm.
Mhm. Mhm. Ja. Ah. Ja. Mhm. Ja, das ist verständlich. Da gibt's also durchaus auch dann dann negative Seiten, wenn so viele Leute dann in einem so 'nem Thread aktiv sind und <chuckles> ihre Meinung dann, äh, ja bekannt geben. Mhm, mhm, das dauert dann einfach länger. Findest du so grundsätzlich eigentlich, dass man manche Sachen telefonisch schneller erledigen kann oder schneller zum Ziel kommen kann?
Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das finde ich, äh, auf jeden Fall, weil natürlich auch so kleine Textnachrichten ja dazu verleiten, gewisse Dinge misszuverstehen, ne, was, äh, jetzt, glaube ich, bei 'ner direkten, äh, Rede nicht irgendwie, ähm, ja entstanden wäre, das Missverständnis, einfach weil man ja im Text keine Betonung und so weiter hat und nicht so hören kann: Wie war das jetzt wirklich gemeint? Und da, glaube ich, hat das jeder schon mal erlebt, äh, dass dann plötzlich, äh, Streits so aus dem Nichts entstehen, einfach weil das f falsch interpretiert wurde so, ne? Und das Risiko sehe ich halt so bei direkten Telefonaten eher weniger.
Mhm. Ja. <chuckles> Und, ja f